Oke nah terus apalagi tuh Mas, selanjutnya?
Oke, mung mhm. Itu ada setelah itu juga, ada juga yang kayak budaya menolong ya mereka ya Mas ya. Itu ada kayak, eee, di yang oh ini oke Mas yang 2025, satu lagi, Mas. Itu tuh, eee, aku pergi ke Nagano ya Mas ya, satu desa di Nagano, Yamanouchi, nah aku pake local tours di sana Mas, jadi pakai lokal tour aja nih nah, eee, tour guide-nya itu Mas, eee, apa, dia tuh kayak menghargai pekerjaan itu bener-bener seme ini udah pukul 9.30 malam nih. Nah, dia nawarin kita itu mau nggak, eee, ke pemandian air panas yang umum gitu. Tapi jam 10.00 tutup berarti kan waktu paling 1/2 jam, belon perjalanan ke sana 10 menit sampai 15 menit, berarti itu kurang lebih paling menikmatinya bisa 10 menitan, tapi dia masih kayak menawarkan itu, mungkin berarti aku berpikir, mindset dia adalah, eee, nih kita nih, akuo akuo kita-kita orang nih kayaknya nggak bak belum tentu balik lagi ke situ loh, yuk lah, eee, dia tawarin makanya gitu, belum tentu untuk ke Jepang lagi terus balik ke sana, karena itu di satu desa yang lumayan terpencil, gitu sih jadi cukup eee, padahal itu bukan shift kerja dia juga, itu cukup inilah cukup, eee, aku tuh menghargai lah gitu.
Heeh. Iya iya terus? Iya? Wah keren juga ya ternyata memang, eee, penduduk di sana tuh cukup ramah kemudian eee, heeh cukup membantu juga, eee, kepada, eee, turis atau warga asing gitu yang berkunjung datang ke negaranya.
Hmm. Ramah banget, iya. Memikirkan banget lah Mas gitu. Iya benar memikirkan banget lah bahwa ampe hal kayak gitu aja, dan satu lagi Mas, terakhir Mas, iya yang di dua ribu dua lima nih Mas, baru Mas, kemarin aku pergi juga ke Jepang Januari kemarin, nah itu tuh ada aku lagi karena solo travel ya Mas ya, aku bingung nih di di bandara nih gitu kan, di bandara Haneda itu, aku lagi ngelihat-ngelihat map yang manual di dinding gitu yang lagi nah didatengin oleh 1 orang cewek, eee, lokal, eee, cewek Jepang, nah dia padahal aku nggak ini, tapi dia inisiatif nggak nanya, nggak apa, dia dia nanya gitu, "Mau ke mana? oh ini ya bingung. Mau oh ke sini? Nih aku kasih tahu," akhirnya dia bilang, "Oh nih, eee, kebetulan sama nih," eee, train, apa keretanya sama ama dia nih, "jadi yuk bareng aja, nanti tapi aku turun di sini, nanti ka aku kasih tahu kamu turun di mana, segala macam ya," hal kayak gitu mereka a inisiatif loh, padahal aku cuma lagi ngelihat-lihat, eee, map di dinding itu menurut aku inilah budaya yang, eee, cukup bisa membuat aku terkesan gitu.
Hmm, betul betul. Ya dan juga Gimana tuh, Mas? Oke oke. Iya?